Iya. Jadi, kalau yang seperti itu langsung ke laundry gitu yah.
Wah. Dan eme dan hebatnya, Kak, nonton itu pada penuh. <chuckles>
Heeh. <laughs> Iya, karena kan dia pasti gak mau pusing kan? Harus nyari yang mau ngerjain gitu kan. Eee, cobo coba ke laundry yang agak jauh kan dari rumah. <chuckles>
Ah, heeh, mmm, gimana, Kak? So coba cari laundry agak eee, akhirnya kita jadi berpikir, "Ah, tempat yang lain juga pasti sama nih." Musti cari laundry yang kita harus kerjain sendiri tuh, Kak, yah laundry koinlah heeh, mmm, heeh. As ada tapi ternyata udah ngantri, Kak.
Iya sih. Heeh. Oh ya ya, heeh heeh. Oke, heeh heeh.
Heeh, eee, jadi eh situ suka s kayak waktu itu udah sore, ujan-ujan pun kita paksain, Kak. <chuckles>
Heeh heeh, nyuci juga akhirnya yah.
Heeh, dan itu butuh waktu ya lumayan, Kak, kita mulai ngantri laundry-nya itu, anggap dari jam 5.00 ya, Kak, ya, baru bisa nyucinya ya 1 jam kemudian, masih mendinglah itu nunggu cuman 1 jam, Kak, mhm.
Mmm. Oke. Heeh heeh. Trus masih nunggu lagi kan sampai selesai?
Masih nunggu lagi, itu masih hari Jumat ya, Kak, ya. <sniffs>
Yah, heeh, Jumat. Nah terus gimana tuh sambungannya, Kak?
Heeh, terus hari Sabtunya, kan udah ada cucian lagi nih, Kak, ternyata Kak
Mmm.
ternyata, Kak, hebatnya jam 6.00 pagi pun laundry-nya sudah penuh lagi, <chuckles> laundry yang sama yang kemarin.
Oh. Mhm mhm. Ya semua orang kayaknya berlomba-lomba mencari di luar ya dan pengalaman ngantri kali yang bikin mereka sebel kayaknya, Kak.
Mhm, bah Iya. Nah hebatnya nih, ternyata ada satu ibu yang udah antri dari jam 5.00, Kak. <chuckles> Walah, hebat ibu itu, mhm. Yah.
Oh, ya? Waduh semangat sekali dia. Heeh. Nah gimana tuh, Kak, sambungannya?
Hari Sabtu pun air belum nyala, Kak. Belum belum ada air maksudnya. Eee, jadi PAM masih mati, nah mau gak mau ya hari Jumat itu kemaren juga ya udah beli air galon, Kak, jadinya.
Yah. Heeh.